ودي حاجة حلوة، يعني دي حاجة أنا مش عايزة أ مكسب أكتر من كده، هو أنا هاعوز إيه أكتر إن أنا أصاحبُه في حين إن هو شايف إن هم كلهم مش فاهمينُه وضدُّه، ف هل ينفع أبقى أنا كمان ضدُّه! يعني ماما ساعات تتصل عليَّ كلّمي لي أخوكِ شوفيه فين حالًا وخلّيه يروَّح، ده ما بيردِّش عليَّ ده مش عارف إيه، ما بيردش عليهم أصلًا في التليفون ف
آه. لأ طبعًا، آه. فاهمِك، تاخدي أنتِ الانفعال وبتوصَّلي له هو بطريقة كده هادية، عشان إيه، عشان ما يحصلش اختلاف طبعًا، إمم.
طَب ومين قال لك إن أنا باوصَّل له، ما باوصَّلوش أصلًا، يا ماما هو خارج مع صحابُه سيبيه يتبسط، لأ بس الوقت اتأخّر، طَب يا ماما ما كُلّ الناس في الشارع ماهوش طفل.
آه، ده أنتِ بتواجهي بقى، بتواجهيها بقى آه هي، إمم.
أيوه بالضبط، يعني ما أنا أنا ه ه أنا مش مش هاصدَّر نفْسي في وشه إن أنا اللي زنانة عليه، وبازِنّ عليه، وب وبارخِّم عليه في خروجاتُه مع أصحابُه وإن أنا الأخت بقى الغلسة، ما أنا كده ه هالبس التوب بتاع إن أنا الأخت الغلسة اللي عاملة فيها كبيرة، لأ خلاص سيبوه سيبوه يتبسط، وبعدين أنتم إزاي نزِّلتوه من غير ما تعرفوا هو رايح فين، مش أنتم وافقتوا؟ و خلاص أنتم حُرّين بقى معاه، ع عايزين تطلّعوني أنا الوحشة، ليه؟!
صحيح. صحيح. طبعًا، طبعًا د صحيح. أيوه، <laughs> طَب أنتِ بتحسّي إن في مواقف كده مع المراهقين، محتاجة زي ما بيقولوا صرامة، يعني آآ، لأ يعني لأ، مش عارف إيه والَّا آآ، يعني المواقف ما فيش أي موقف مهما كان في السن ده إن إحنا لازم ناخده ب ب ب بشِّدة شوية؟
هو أنا مع الشِّدة وكل حاجة، بس خلِّ بالك إن اليومين دُول ما بقوش زيّنا، يعني أنا أيام ما كنت صغيرة كانت ماما تبُصّ لنا، هي البَصّة بجد والله مش أفورة، أنا لمّا أبقى في وسط ضيوف فماما تبُصّ لي كده بعينيها
آه، تقوموا كلكم بقى على المطبخ على طول يالَّا، اللي يعمل مش عارف إيه ويرتّب السرير، ومش عارف إيه، لأن زمان الدنيا آه.
آه من لأننا خايفين منها، يعني بابقى عارفة من نظرة عينيها إن أنا هاروَّح البيت هاكل حتة عَلْقَة، وخلاص اللي هو باقعد بعدها بقي إيه محترمة أسبوع، أسبوعين يعني على حسب ما ربنا يسهّل كلنا كنا كده، لكن دلوقتي أنت تيجي تكلّمُه يعني معلش برضه ماما وبابا يمكن عشان هُم كِبروا في السِنّ شوية، ما بقوش قادرين يضربوا حد، يعني اللي هو الضرب العبيط بتاعنا دوَّة مش ضرْب تعذيب يعني، بس بقى هو أخو أخويا مثلًا يزُق بابا، يزُق ماما ف فهو يعني ما تفهمش ما تفهمش هو جايب التفكير منين، كمان مصاحب أصحابه بقى يقعدوا يقولوا له إيه "أنت مامتك بتعاملك وِحِش، أنت باباك بيعاملك وِحِش" فبيقوّوه، فاهم، فأنا حاسة إن هو ما عادش ينفع معاه أبدًا الصرامة، ما أصل أنت هت هتتَّبع معاه العُنف، مين هيتَّبع معاه العُنف، هو في حد دلوقتي بيتعنِّف؟!
أيوه. أيوه، آه. أيوه. <laughs> إمم، أيوه، أنا فاهمِك.